जी। तो आजकल फ़ोन का एक तो इस्तेमाल जो है ना, युवाओं में या बच्चे मान लीजिए, बड़े मान लीजिए युवा मान लिए हर वर्ग में, बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो रात को फ़ोन इस्तेमाल अ, करना जैसे शायद नींद पर भी असर डालता है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रात को फ़ोन इस्तेमाल करने से आपकी नींद पर क्या असर पड़त होता है।
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए इसमें कोई दोहराय नहीं है देखिए, टेक्नोलॉज़ी का समय हैं। फ़ोन काफ़ी क अपनी चर्म शी सीमा पे कहीं न कहीं बहुत तरह फ़ोन लोग चला भी रहे हैं कहीं न कहीं और मुझे लगता है ना, मैं भी एक समय था ना इसके उसमें आ गया था एडिक्शन में आ गया था कहीं न कहीं न मैं इससे इतना आकर्षित हो गया था ना मेरा मेरी ना एक ऐसी आदत बन गई थी ना कि मान लीजिए अगर मैं रात को सोने जाऊँ ना तो मेरा मतलब ये हो गया था कि मैं सोने से पहले ना 1 से डेढ़ घंटा ना फ़ोन चलाऊँगा। तो शुरुआत में तो मेरे को लगा ना इसका क्या ही नुकसान होएगा? मतलब मैं थोड़ा ना, मतलब पूरा दिन थके थ थकान को दूर करने ल कहीं न कहीं ना मैं जैसे फ़ोन चलाता था। तो शुरुआती दिनों में तो मेरे को ना ऐसा लगता था ना कि यार इससे क्या ही होएगा? परंतु ये मेरे को लगता है ना एक चैन की तरह। देखिए देखा जाए ना, तो जब मैं फ़ोन चलाता था तो मैं थोड़ा लेट सोऊँगा। कहीं न कहीं वो पता नहीं चलता अगर वो 1 घंटा में लेट सोया, डेढ़ घंटा में लेट सोया। जिसकी वज़ह से ना मैं क्या कहीं न कहीं अपनी नींद है ना, उसको सैक्रिफ़ाइस कर रहा था। कहीं न कहीं मैं उसपे वो लगा रहा था। तो जब मैं सुबह उठता था ना तो कहीं न कहीं मेरे को ना ऐसा लगता था यार मैं मेरी नींद पूरी क्यों नहीं है? कहीं न कहीं चिड़चिड़ापन-सा महसूस होता था। क्योंकि देखिए मैं अपने बेड पे तो देखिए सही समय पे सो पहुँच जाता था। परंतु, तो जब मेरी नींद की कहीं न कहीं मेरे को ऐसा लगता था मेरी मेरे को नींद आ रही है उबासी आ रही है। तो मैंने <clicks tongue> थोड़ा एहसास करा न कहीं न कहीं मैंने देखा कि यार ये क्यों हो रहा है? तो मैंने देखा यार कि ये तो फ़ोन की परेशानी है। कहीं न कहीं फ़ोन है ना, इससे क्या है ना मेरा मेरी आँखों को कहीं न कहीं आराम नहीं मिल रहा है जिसकी वज़ह से न कहीं न कहीं ये मेरे शरीर पे भी नुकसान पहुँचा रहा है तब मेरे को एहसास हुआ कि फ़ोन का इस्तेमाल ख़ास करके रात में न नींद को ख़राब कर रहा है, जी।
जी, जी। अच्छा, अच्छा। हाँ, जी। जी। समझ गया। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने आपको जब आपने जब एक्सप्लोर किया ये आपकी अ, रात की एक तो नींद खराब कर रहा है और ऊपर से आपको शारीरिक रूप से भी ये नुकसान पहुँचा रहा है। तो आप कैसे क्या कदम उठाया आपने कि आपने फ़ोन के इस्तेमाल को कम किया और कम किया तो कैसे कम किया? आपने ऐसा क्या किया जिससे ये प्रभाव ठीक हो गए?
जी बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए मेरे को ऐसा लगता है ना ये देखिए कहीं न कहीं समय देखिए मैं आप बताता हूँ मेरे कॉलेज के समय का। तो देखिए होता है ना कॉलेज में जैसे क्या है ना इतना ज़्यादा काम नहीं रहता। जैसे कॉलेज जाता था मैं उसके बाद देखिए जैसे मैं हॉस्टल आया था ना तो कहीं न कहीं ना जैसे मैं ना जैसे पूरा दिन जैसे आराम ही करता था कहीं न कहीं। मतलब या तो इधर-उधर तो मैंने क्या करा ना अपने जो दिनचर्या में ना एक कोई फिज़िकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करी। मैंने ना जिम जॉइन करी। तो उससे क्या हो रहा था ना जैसे मैं जिम करता था 1 या डेढ़ घंटा, तो उसकी वजह से मैं ना काफ़ी थका-थका महसूस करता था जब मैं रात में सोने वापसी आता था। तो ना मैं अगर मैं चाह के भी फ़ोन चलाने की कोशिश करता ना परंतु मेरे को इतनी मतलब नींद आती थी ना तो मेरे को मतलब ना मैं फ़ोन चला भी नहीं पाता था। और मैंने एक और हाँ, और मैंने एक और चीज़ ऐड करी है। जब मैं बेड पे जाता था ना तो फ़ोन को ना मैं साइड में रख देता था पहले ही सोने से मतलब 30 या 40 मिनट पहले और ना मैं आँख बंद करके कोशिश करता था। तो इससे मैंने क्या महसूस करा ना धीरे-धीरे ना जो नींद है ना कहीं न कहीं मेरे को आने लग गई है। और मैंने ये देखा ना कि ये तो मेरा मन का वहम ही था कि ना पहले मैं ये सोचता था कि ना यार मेरे को नींद तो आएगी नहीं फ़ोन मैं चला लूँगा। परंतु जब मैं आँख बंद करके आराम से बस सोचता था कहीं न कहीं सो सोने के ख्याल में रहता था तो मैंने देखा कि नहीं मेरे को अपने आप नींद आने लग भी जाती थी। और ये कहीं न कहीं ना मेरे मन का वहम ही था। जी।
हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ऐसे क्या? हाँ जी, हाँ जी। उम, जी। तो जैसे कि आपने अपनी उम, अपना दृष्टिकोण बताया फ़ोन के प्रति और आपने उपाय बताया जैसे जिम का तो क्या इसकी मतलब कोई आपने जो अ, अपना एक तर्क दिया कि रात को फ़ोन इस्तेमाल से आपके शारीरिक नुकसान होता है, आपकी नींद का नुकसान होता है। तो क्या इसकी कोई <clears throat> वैज्ञानिक वज़ह है क्या? अ, क्या सिर्फ़ स्क्रीन की रोशनी है या नोटिफ़िकेशन कंटेंट हमारी अ, उम, और हमारी आदतें भी शामिल हैं?
जी। बिल्कुल, बिल्कुल देखिए, <smacks lips> क्या है ना, ये कहीं न कहीं एक लूप है एक अगर देखा जाए तो। क्योंकि जैसे नोटिफ़िकेशन आती है जैसी, तो कहीं न कहीं न ध्यान भटक जाता है। मेरे साथ भी ना ऐसा ही होता था। जैसे ही मैं रात को सोने भी बैठा कहीं न कहीं मेरा फ़ोन अलग भी है ना। तो वो कहते हैं मेरे को लगता है ना कहीं न कहीं और ये कहीं न कहीं ना ह्यूमन-नेचर भी है जैसे फ़ोन की एक नोटिफ़िकेशन बजती है ना, तो वो अंदर से ना जिज्ञासा होती है कि रात को इतनी लेट क्या नोटिफ़िकेशन हो सकती है? तो देखिए मेरे साथ भी ऐसा होता था, कहीं न कहीं मैं फ़ोन देखता था और ना मतलब मैं सोने लगा हूँ तो वो एक नोटिफ़िकेशन की वज़ह से ना मैं बार-बार दूसरी नोटिफ़िकेशन देखते जा रहा हूँ तो ये कहीं न कहीं न एक ये लूप है। जिसके चक्कर में और मेरे को लगता है हाँ, इसमें ना कहीं वैज्ञानिक इसमें इसका भी लेना देना है कहीं न कहीं। देखिए कभी-कभार ना जैसे हम हमारा जैसे मान लीजिए शरीर तो मान लीजिए हमारा थका हुआ है। पर अगर हम देखिए अपनी आँखों पे रात को मान लीजिए स ज़ोर भी डाल रहे हैं अगर हम नींद कर भी नहीं रहे हैं। तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं न <smacks lips> जब हम सुबह उठेंगे तो देखिए कहीं न कहीं देखिए एक तो हमारा शरीर भी ढंग से रिकवर नहीं करेगा और कहीं न कहीं देखिए जो हमारी आँखें हैं क्योंकि हम ना अगर जब फ़ोन चलाते ही अचानक से सोएँगे ना तो मेर कहीं न कहीं न वो जो आँखों की जो एक वो होती है रिकवरी कहीं न कहीं आँखों को भी आराम चाहिए होता है वो ढंग से नहीं हो पाती जिसकी वज़ह से ना अ, अगले दिन हमें उबासियाँ आती है और कहीं न कहीं देखिए हमारी आँखें भी दर्द होती है बस उसको ही मसलते रहते हैं पूरा दिन। जी।
अच्छा, अच्छा। जी, समझ गया। हाँ, जी। जी, ये बात तो है। अच्छा, अच्छा। जी। तो जैसे कई लोग कहते हैं कि <clears throat> चलिए थोड़ा-सा देख लेते हैं, रील देख लेते हैं, फ़ोन चला लेते हैं। तो आप बताइए कि ये जो छोटे-छोटे अ, चेक्स हैं ये भी नींद को खराब कर देते हैं या इससे अ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता?
जी आप मतलब रात के संदर्भ में बोलना चाह रहे हैं, आपका मतलब यही है। जी बिल्कुल, देखिए ये होता है। देखिए जो कहते हैं ना कि देखिए कोई भी अगर आदत होती है ना देखिए वो बुरी है या अच्छी है। देखिए इसको छोड़ने के लिए और लागू करने के लिए देखिए 21 दिन का समय लगता है। देखिए हाँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है देखिए, कि ये जो छोटी-छोटी आदत होती है ना? अब मान लीजिए ये ना कहीं न कहीं ह्यूमन नेचर ही है। वो ना ये सोचता है कि ना अगर थोड़ा देर फ़ोन चला भी लिया तो क्या दिक्कत होएगी? तो मेरे को तो ये लगता है ना इसका हर एक उसमें अलग फ़र्क रहता है। देखिए कोई जैसे टीनेजर है, उसकी जिंदगी में थोड़ा अलग है और जो बड़ा है उसके लिए भी अलग है और ना ये कहीं ये जो बुरी आदतें होती हैं ना कि क हम थोड़ी देर फ़ोन चला लेते हैं क्या होता है? क्योंकि ना वो हमें ना थोड़ी देर पता नहीं चलता, हमें तो ये लगता है कि 5-10 मिनट ही हुए हैं। परंतु देखिए वो 5-10 मिनट कब आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा हो जाता है ना फ़िर ना बाद में हमें एहसास होता है यार इतना समय हो गया। तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं ना हमें ना स्क्रीन टाइम भी देखना चाहिए कि जब हम सुबह या रात को जब सोने से पहले ना कि हमें कहीं न कहीं वो कहते हैं ना कि रियलिटी चेक तो मिलना चाहिए ना हमें, कि यार ये क्या हो रहा है? मेरे को लगता है ना कहीं न कहीं ना इन सब से मैंने ख़ुद भी देखी है अपनी जिंदगी में ना ये लागू करा है ना कि जब भी मैं सोने जा रहा हूँ ना उससे 30 से 60 मिनट पहले ना मैं अपना फ़ोन बंद कर दूँगा। और कहीं न कहीं ना जो भी अनावश्यक जो नोटिफ़िकेशन है, जो मैं नहीं चाहता मेरी नींद को कहीं न कहीं जो मेरा एक वो ध्यान है, जो कि ह्यूमन नेचर ही होता है ना, उनको भी बंद कर दे तो मैं कुछ गिनी-चुनी गिनती की चीज़ें ऑन रखता हूँ जैसे मान लीजिए मेरे जो करीबी है उनका फ़ोन इससे ना अगर कल को बहुत इमरजेंसी हो ना तभी मैं फ़ोन उठा पाऊँ या मेरे को कोई नोटिफ़िकेशन आई, जिससे मेरे को लगता है कहीं न कहीं ना ये काफ़ी सही रहता है और मेरे साथ देखिए मैंने ख़ुद भी ना इसकी वज़ह से काफ़ी परिवर्तन भी देखे हैं। मेरी अगर नींद पूरी रहती है ना तो मैं कहीं न कहीं देखिए फ्रेश फ़ील करता हूँ फुर्तीला फ्री करता हूँ। अगर मेरे को कोई काम करना होता तो मैं मेरे को ये रहता कि हाँ मैं कर सकता हूँ। परंतु पहले मेरे साथ ऐसा नहीं होता था। मेरे को नींद आती थी, उबासी आती थी। तो देखिए मैंने तो देखिए काफ़ी सकारात्मक बदलाव देखे हैं थोड़े से बदलाव से जी।
हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा जी समझ गया। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। जी समझ गया। अच्छा, अच्छा। जी। तो जैसे ये फ़ोन का इस्तेमाल हमने बात की कि हमारी नींद पर एक जो है बहुत बुरा असर डालता है हमारी हमें नींद नहीं आती। तो जब नींद पूरी ना हो तो क्या बर्ताव वग़ैरह में भी चि बदलाव आते हैं जैसे चिड़चिड़ापन और वग़ैरह वग़ैरह?
हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना कि जैसे क्या होता है ना ये नींद, नींद ऐसी चीज़ है ना। देखिए क्या होता है ना अगर नींद पूरी नहीं है। हम देखिए पूरा एक तो हमार कहीं न कहीं हम फ़्रेश फ़ील नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर हम आलस्य फ़ील करते हैं। फ़िर अगर हम थोड़ा-सा भी कोई हमें बोल दे तो ना हमें ऐसा एहसास होता है यार ये क्या कर रहा है? कहीं न कहीं ना देखिए ऐसा होता है। ये <clicks tongue> देखिए मैंने तो ख़ुद भी महसूस करा और मैंने तो लोगों को भी देखा है ऐसे ना। कई लोग होते हैं ना अगर उनकी नींद पूरी नहीं होती और उनको थोड़ा भी जैसे मान लीजिए वो लेट सोए हैं अगर उनको सुबह उठा दिया ना जल्दी वो ऐसे ग़ुस्सा करने लगते हैं। क्योंकि वो हमें लगता है कि उनका ग़ुस्सा हमने है कि हमने उठा दिया इसलिए ग़ुस्सा है। परंतु उसका जो मेन कारण ना वो ये है कि उनकी नींद पूरी नहीं है। क्योंकि <clicks tongue> वो लोग देखिए उनको आँखों को वो पूरा क्योंकि देखिए कहते हैं ना कहीं न कहीं ना 7 से 8 घंटा एक इंसान को सोना चाहिए। अब देखिए अगर आप देखिए अगर 1 दिन अगर आप 4 घंटे सोएँगे ना तो उसका चलो ठीक है वो कहीं न कहीं अगले दिन या वो पूरी हो जाएगी। अगर आप इसको अपने दिनचर्या में इसको प लागू कर लें कि अब हर दिन मान लीजिए 4-5 घंटा ही सो रहे हैं। तो देखिए एक समय ऐसा आएगा ना कि आपकी मतलब नींद पूरी नहीं होएगी और इससे देखिए कहीं न कहीं ना बीमारियाँ भी लग सकती हैं। <clicks tongue> देखिए आपने एक बीमारी स सुनी होएगी जिसका नाम है इन्सोम्निया। देखिए उसमें क्या होता है ना इंसान शुरू में तो क्या है ना देखिए ऐसा ही होता है। वो देखिए पहले शुरू में वो 1 घंटा लेट सोने सोता है फ़िर वो 2 घंटा लेट सोता है। फ़िर देखिए एक ऐसा समय आता है ना कि ना अगर इंसान को नींद ही नहीं आती है। फ़िर तो देखलें भलाए वो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले उसको नींद नहीं आती है। फ़िर मेरे को लगता है ना वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ होती है ना। फ़िर वो कहीं न कहीं ना इंसान किसी बीमारी का भी शिकार हो जाता है। फ़िर <clicks tongue> देखिए ऐसी भी बीमारियाँ हो सकती है। जी।
हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, जी। <smacks lips> समझ गया। अच्छा। अच्छा, अच्छा ऐसा। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि इंसान बीमारियों का शिकार हो सकता है तो कहीं न कहीं ये सेहत के लिए तो, इससे समझ में आ ही रहा है कि ये बिल्कुल भी <clears throat> सही नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अ, रा रात को फ़ोन चलाता है फ़ोन इस्तेमाल करता है, तो वो अपना ऐसे क्या कदम उठा सकता है? वो ऐसा फ़ोन चलाना बंद कर दे ताकि उसकी नींद पर जो है असर ना पड़े।
अ, जी देखिए इसके ना सिंपल से देखिए उपाय हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना एक तो देखिए <tsk> अपना देखिए पहले तो ये है कि कोई अगर अपने जिन दिनचर्या में कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करे। जिससे कहीं न कहीं ना जो शरीर है ना रात को जब सोए ना, कि ना जब हम रात को लेटे तो ना इतना एक वो इतनी वो श जान ही ना हो शरीर में कि ना फ़ोन भी चलाने का मौका मिले। देखिए ये तो कहीं न और देखिए कहीं न कहीं ना फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ़ सोने के लिए, खुद के शरीर के लिए भी मेरे को लगता है। कहीं न कहीं वो आपको कहीं न कोई तो सकारात्मक बदलाव देगा शरीर में और मेरे को लगता है कि ना <tsk> जो नोटिफ़िकेशन होती है फ़ालतू की, देखिए मैं क्या करता हूँ ना, जो न काम की जो नोटिफ़िकेशन है ना उसकी साउंड अलग है और बाकी जो इंस्टाग्राम ये सब है इनकी तो देखिए मैं रात को बंद ही कर देता हूँ। क्योंकि मेरे को पता है देखिए इसमें इंस्टाग इंस्टाग्राम तो देखिए मेरे को कोई मेरी नौकरी का काम तो आएगा नहीं जो तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और जो मैंने लास्ट में कहा ना कहीं न कहीं मैं ये रखता हूँ न कि अपना ना सोने से पहले जब मैं अब मैं बेड पे लेट रहा हूँ, तो देखिए मैं ना आँख बंद करके लेटूँगा और फ़ोन को साइड करके साइलेंट करके रख दूँगा। देखिए कुछ थोड़ी-थोड़ी चीज़ें होती हैं ना, देखिए सुनने में तो ये लगता है कि ये क्या ही काम करेगी? परंतु देखिए मैंने जब से इसको अपने दिनचर्या में डाला है ना देखिए मेरी कहीं न कहीं देखिए नींद में भी सुधार आया है। कहीं न कहीं देखिए नींद में सुधार है साथ-साथ मैं देखिए काफ़ी अच्छा भी और सकारात्मक भी महसूस करता हूँ जब मैं सुबह उठता हूँ। तो मेरे को लगता है हर इंसान को ऐसा करना चाहिए। अगर कोई भी इंसान अगर वो नींद से परेशान है, नींद नींद उनकी खराब हो रही है फ़ोन की वजह से। जी।
हाँ जी, हाँ जी। अच्छा-अच्छा। <chuckles> ये बात तो सही है। जी समझ गया। <laughs> अच्छा-अच्छा। जी, समझ गया। अच्छा-अच्छा। तो, बहुत ही अच्छा आपने समझाया कि रात को फ़ोन इस्तेमाल करने से कैसे नींद पर असर पड़ सकता है? क्या असर पड़ सकता है? इनसोमनिया जैसी बीमारियों का आपने वर्णन किया। तो बिल्कुल देखिए ये चीज़ तो ध्यान रखनी चाहिए। और बताना चाहूँगा कि आपसे बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत कुछ और सीखने को मिला और <sniffs> उम्मीद करूँगा कि आपसे फ़िर से बातचीत होगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, जी। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी आपने भी देखिए काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे और काफ़ी अच्छा भी लगा सभी प्रश्नों का जवाब देके। तो मैं भी यही आशा करता हूँ कि आपसे फ़िर से बात होएगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।